On vit, heu, donc, heu, dans une époque où il y a beaucoup de nourriture, heu, transformée, il y a beaucoup de de de nourriture, heu, livrée, beaucoup de de fast-food comme on dit. Est-ce que toi tu es quelqu'un qui qui cuisine en général?
Alors moi j'adore cuisiner. Hem, j'aime bien des fois céder à la facilité, heu, du plat tout fait, heu, du, heu, voilà du Deliveroo, heu, de la de la livraison et cetera, mais mais c'est vrai que le mieux, je trouve que c'est quand tu fais quelque chose, heu, à la maison quoi, même si tu as pas forcément le temps.
Mmh mh. D'accord et donc tu dirais, heu, on va dire sur 1 fe 1 semaine, heu, tu c tu cuisines, heu, combien de fois, heu, en général?
Heu, sur 1 semaine, sincèrement, heu, je cuisine tous les jours, en fait, heu, au moins 1 repas. Ouais, ça c'est sûr, heu. Même si je sors de temps en temps manger dehors ou que j'achète des choses toutes faites, mais mais je fais au moins 1 repas soit le déjeuner, soit le dîner à la maison, ouais.
Tous les jours, OK. OK. D'accord et quand, heu, tu p quand tu commandes, heu, c'est est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est juste, voilà, heu? Est-ce que ça c'est régulier ou c'est c'est comment est-ce que tu tu gères ça?
Alors, heu, la commande en ligne, non, ça, c'est exceptionnel pour moi parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de choix, finalement. Ça te donne l'impression d'avoir un catalogue très, très, heu, riche et en fait, tu te rends compte que bah, c'est beaucoup de fast-food. Donc c'est beaucoup de de burgers, c'est beaucoup de pizzas, mmh. Enfin bon, en tout moi, je trouve ça pas terrible en termes d'offres. Donc c'est vrai que ben, hem, j même si j'ai pas toujours le temps, même si je suis un peu stressée, j'essaye de trouver des petites astuces pour, heu, avoir des choses à cuisiner assez rapidement, tu vois?
Mmh mh. Ouais. OK. D'accord. Donc tu as des recettes qui sont spécialement, heu, faites pour le les les journées où tu es tu es trop occupée en q en fait, c'est ça?
Oui, alors si je peux anticiper, ça, c'est le mieux. Si je sais que, par exemple, heu, que la semaine d'après, j'aurai vraiment pas le temps pour moi de cuisiner, je vais faire des achats en mmh, en fonction de ça, hein, bien sûr. Donc, je vais acheter beaucoup d'œufs par exemple, parce que je sais que les omelettes par exemple, ça, c'est super simple. Tu peux les varier, heu. Heu, j'ai des petites astuces, heu, la fameuse omelette aux champignons avec un peu de crème, heu, l'omelette aux pommes de terre, hem. Qu'est-ce qu'on a? Omelette avec de la feta, dessus, tu vois? Et en fait, tu peux avec une petite salade verte à côté. Ce qui fait que tu as un un repas complet, heu, protéines, heu, fibres et cetera. Mais, ça t'a pris, heu, quoi? 15 minutes, à tout casser, à faire ça quoi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, donc tu es très organisée à ce niveau-là. Tu as les ingrédients qu'il faut pour les les plats un peu un peu rapides quoi.
Ouais. Bah, j'ai appris ça parce qu'en fait, hem, pendant, heu, 2 ans, ouais, c'était ça 2 ans, j'ai fait un boulot, j'avais, heu, qu'une 1/2 heure de pause et en fait, j'avais le droit de travailler à la maison et heu, je tenais vraiment à manger des choses que je faisais moi-même donc, heu, tu vois? Quand tu as 30 minutes, ça veut dire que tu as 10 minutes pour préparer ton plat si tu veux au moins 20 minutes pour manger, heu, à ton rythme, quoi, donc, heu, ça m'a rodée, en fait. J'ai appris à développer des supers techniques pour cuire, heu, très vite les choses ou, heu, ou cuisiner assez rapidement, en général, je veux dire.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Et donc tu as besoin enfin, tu as une préférence pour les les trucs qui s qui ont été cuisinés, heu, vraiment sur le moment tu tu ne fais jamais, heu, de cuisine, heu, an anticipée, disons pour, heu, voilà, un gros une grosse marmite pour la semaine ou alors un sandwich la veille ou ou ou quoi?
Ah si, si, si, si complètement. Bah, regarde, hier d'ailleurs, heu, j'ai c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit: «Bon, il fait froid, heu, l ça y est, là, on est dans l'automne, heu, il faut se réchauffer et tu auras pas le temps» donc j'ai lancé un un un gros plat de lentilles, heu, que je fais en en cocotte et ça c'est bien pratique, j'aime bien quand même faire des marmites parce que, ben, ça, c'est trop bien. Ce qui te prend du temps, c'est la découpe si tu mets des légumes mais si tu as un des méthodes de découpe assez rapides et il se trouve que j'ai un ami qui est cuistot et qui m'a appris à découper assez vite donc, heu, c'est cool. Tu coupes tout, tu balances dans ta marmite, tu goûtes au fur et à mesure si c'est bien assaisonné mais la cuisson elle se fait sans toi et pendant ce temps-là toi tu peux faire, heu, autre chose, quoi, donc heu, ça, si si je le fais souvent quand même, hein.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ah ouais? OK. OK. Et tu as déjà, heu, coupé des légumes, heu et heu, la veille <chuckles> ou un tru quelque chose comme ça, heu, disons, préparer, heu, m enfin, optimiser ton temps vraiment, heu, faire des des petites, heu, des petites, heu, astuces, heu, pour, heu, le lendemain?
Si ça peut arriver, ça je le fais comme on le fait dans la restauration. Tu vois, hem, tu as certains légumes où tu peux les découper la veille, c'est pas grave, ils vont pas s'oxyder ou, hem, il y aura pas de problème de bactéries. Du je sais que les oignons, tu peux pas trop faire ça, mais par exemple, heu, ça m'arrive de couper des des carottes, heu, en petits morceaux, mettre ça dans des tupperwares, heu, de préparer des tomates, heu, des choses comme ça, ouais. C'est que ça aide ou alors, hem, c'est une technique que ma mère m'a apprise et ça c'est super! Tu vois quand tu as des herbes, ça va tu achètes des gros bouquets de persil, ça ça m'arrive souvent. Je vais utiliser la moitié et puis l'autre moitié je vais la hacher et je vais la mettre dans un sac de congélation et puis je vais la mettre au congélateur. Ce qui fait que j'ai tout le temps des herbes prédécoupées, qui ont été coupées fraîches donc elles gardent, tu vois leurs, hem, leurs nutriments, leurs vitamines et puis, si je veux quand même assaisonner au dernier moment, je sors ça et je saupoudre de de persil haché ou de coriandre. Heu, ça, ça, c'est une bonne astuce, hein!
Ouais. Ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais. OK. D'accord, intéressant, donc tu privilégies vraiment, heu, les trucs frais quand même aux trucs sé aux trucs séchés qui pourraient se conserver plus longtemps mais qui comme tu parlais du goût, heu, du persil qui qui reste quand même, heu, très frais. Tu c'est c'est pas un truc que tu valorises trop, heu, non? Les la les conservations un peu ouais, séchage et cetera.
Heu, je fais ça pour certaines choses, la menthe, la menthe séchée, j'aime bien, ça. Je la fais je et je la, mmh comme on dit, je la mouds, comme ça au moins j'ai de la poudre de menthe et elle garde la fraîcheur de la menthe, tu vois? Après, les préparations, hem, je sais qu'il y a des gens qui achètent le persil là, heu, Ducros, je crois, ou, heu, ou du de l'origan, de la coriandre comme ça et m mais moi, je suis pas fan au goût. Je trouve que ça apporte rien en m mmh en matière nutritive et je trouve que ça a pas de goût, voire ça peut gâcher ton plat. Parce que c'est pas parce que j'ai pas le temps, que je suis pas exigeante avec, heu, avec avec moi-même et avec mon palais. <chuckles>
Mmh mh. Ouais. OK. OK. OK, donc c'est c'est pas, heu, pour toi c'est vraiment, heu, le résultat final qui importe quand même, le le plat quoi?
Bah c c'est ça, c'est le goût du plat, mais aussi en fait, en termes d'économie. Heu, alors, bien sûr, ça demande plus de temps en amont, hein, heu, parce que je te dis comment faire, heu, pour cuisiner vite quand tu as pas le temps. Tu vois qu'en fait ce temps-là, tu le décales. Il est fait en m il est consommé en amont. Mais, heu, sur le porte-monnaie, ça joue aussi parce que tu achètes tout frais, tu gaspilles rien, hem. Heu, souvent c'est moins cher d'acheter une botte de persil, que d'acheter, heu, son petit, heu, Ducros, heu, de persil tout sec, tu vois? Donc c'est un choix, heu, ça après c'est un choix personnel quoi.
Mmh mh. Ouais. Ouais. OK, ouais. Ouais et tu penses quoi des aliments, heu, qui sont, heu, donc heu, i de nature vraiment, heu, ben conser conservable, heu, tu sais, par exemple, je pense au fromage ou bien aux fruits secs ou heu, ces aliments-là est-ce que tu tu en consommes, heu, des fois quand tu as pas le temps de cuisiner?
Mouais. Mmh mh. Oui, c'est vrai que ça, c'est ma ma solution de secours. Hem, je te dis, je cuisine non, des fois, heu, je m'achète juste une baguette de pain et j'ai tout le temps du fromage au frigo, donc ça, ça me dépanne, comme un petit sandwich au au fromage ou heu, les fruits secs quand j'ai vraiment pas le temps de manger, ça, ça dépanne parce que ça t'apporte quand même, heu, pas mal de de choses nécessaires, quoi, heu, de vitamines, heu, et puis ça, ça cale, hein, donc ça, c'est pas mal. Heu, je vais aussi faire ça avec, heu, je sais pas, tu achètes de la charcuterie, tu l'as au frigo, ça prend 2 minutes. J'ai toujours une petite base comme ça, heu, des boîtes de thon, des sardines. Ces choses-là qui, très vite, peuvent être bonnes mouais, c'est ça
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, des trucs, heu, d'urgence. Ouais.
mais en plus, c'est bon, c'est pas c'est pas gênant, quoi.
Et tu OK, ouais, ouais, ouais, et est-ce que tu utilises souvent, heu, bah un truc, heu bon alors, bon, c'est relativement récent, relativement, mais voilà il y a il y a beaucoup de critiques quand même sur le micro-ondes, c'est cette solution un petit peu facile de réchauffer ses plats et puis, heu, voilà ça prends pas de temps, et cetera. Est-ce que toi, tu tu utilises ça?
Mmh mh. Après, je vais pas mentir, oui, heu, le four à micro-ondes, je l'utilise, hein, pour réchauffer mes propres plats, heu, j'ai déjà vécu sans four à micro-ondes. Franchement, c'était un peu galère. Alors, c'est vrai que c'est mieux, hein, c'est plus sain. Ça garde, hem, ça garde toutes tes, heu, toutes les vitamines, heu, ça tue les bactéries de chauffer à la casserole ou quoi, mais heu, bon, quand tu as pas le temps, heu, le four à micro-ondes, ça sauve, et puis après, là, c'est que, moi, je vis à l'étranger maintenant, donc les plats tout faits, c'est pas très bon. Alors que, mmh, quand j'étais en France, heu, je trouvais ça génial, heu, les Picard, heu heu, il y a plein de choses préparées en amont qui sont équilibrées, qui p sont parfois bio, et là, oui, je t'avoue que dès que je rentre en France, à chaque fois, je cède, heu, je cède à ça, ça, c'est vrai.
Ouais. Tu Ouais. OK. OK, et donc là, tu vis dans un pays où les les plats sont les plats, heu, préparés sont pas bons, ou il y en a pas, heu, tout simplement, sur le marché?
Alors, il y en a, j'en ai essayé, mais c'est beaucoup trop salé. C'est, mmh, je sens que c'est pas bon pour ma santé. Tu vois? Par exemple en France, c'est pareil, je je vais aller à la boulangerie, des fois, si j'ai pas le temps, j'achète un, je sais pas, un friand au fromage, heu, un sandwich, un pain bagnat, tout ça, c'est trop bien, quoi, mais ici, je suis pas fan des saveurs, donc c'est vrai que je préfère, heu, à la limite, ça peut m'arriver de faire mes propres sandwichs ou heu, mes propres snacks comme ça, ça ouais. Le pain bagnat maison, ça, j'adore, ça prend 2 minutes et heu, c'est trop bon, quoi.
OK. Ouais. Mmh mh. OK et quand tu rentres en France, quand même, des fois, tu te fais des des petits, heu, des petits, heu, des petits plats préparés, heu heu, pré préparés au micro-ondes?
Heu, oui, ça m'arrive, ouais, ouais. Je choisis bien, heu, mais, heu, justement je trouve que c'est un petit plaisir, heu, un petit peu, heu, j'ai l'impression de briser une de mes propres règles de dire, heu: «Tu fais tout le temps à manger à la maison même quand tu as pas le temps» et là-bas je me dis: «Bon allez, ça va, c'est bon, heu, tu es tu as le droit aussi de faire des choses faciles quoi».
Ah ouais! Mmh mh. Et les conserves, te tu en penses quoi? Les plats en conserve, heu, cassoulet, heu, puis le je sais pas, heu, champignons et cetera, heu, en conserve?
Mmh ouais. Heu, bah, ça c'est pareil.
C'est c'est un truc que tu tu C'est pareil?
Heu, c'est pareil que les, mmh, les trucs congelés, heu, je trouve que c'est pas mal, heu, bah, en France on a des bonnes choses donc, heu, ouais, non, non j'ai toujours des conserves et tout. Mais ailleurs c'est pas toujours le cas. Après j'ai vécu dans d'autres endroits où, heu, ben, heu, les sardines c'était toujours très bon, heu. Tu vois, heu, moi si tu ouvres mon placard, si, quand même j'ai des petits pois, j'ai des haricots, heu, j'ai toute cette base qui au moins me permet en plus de gagner du temps sur les courses aussi. J'ai pas besoin d'aller acheter les les légumes tout frais, j'ai j'ai des choses qui sont assez, heu, correctes mais même, heu, les légumes congelés, hein, heu, découpés congelés, ça va ça peut ça peut dépanner, parce que je crois que ça va en termes de vitamines, heu, tu arrives à respecter ça.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Et tu parlais avant de la bou de quand voilà quand tu tu étais en France tu allais à la boulangerie des fois et cetera, là tu tu te situes dans dans quel pays?
Mmm mh. Alors là, je suis en Allemagne, donc heu, c'est pas du tout les mêmes codes. Tu vois, même le bio, c'est pas tout à fait les mêmes niveaux qui sont exigés. La France a une exigence culinaire et alimentaire qui est assez, heu, phénoménale. En fait, je me rends compte de ça maintenant et c'est vrai que tu vois, bah, par exemple ici, tu peux manger vite et facilement tout ce qui est du de l'ordre du sucré. C'est très bon, c'est très cool, mais tu peux pas te nourrir que de sucré. Pour le salé, heu, je fais toutes les astuces que j dont je t'ai parlé au début, heu, beaucoup d'omelettes, beaucoup de gratins, beaucoup de marmites, heu, voilà des choses comme ça, quoi.
OK. Mmh mh. OK, OK. Ouais. Ouais. Mais, tu dis que tu peux manger facilement du sucré en Allemagne, heu, tu as des exemples, heu, de de de plats, heu, qui sont plus faciles à consommer en Allemagne, heu, de de plats sucrés?
Heu, ouais, il y en a plein. Alors, c'est les spécialistes de la Forêt‑Noire. Tu vois? Ce ce dessert-là, ce gros gâteau au chocolat avec des cerises dedans. En fait, ils aiment trop, hem, justement faire des gros gâteaux-là, maison qui sont très bons, à base de pommes, de poires, de chocolat et où que tu ailles, il y aura toujours un café qui te proposera, heu, sa grosse part de gâteau avec son petit café, heu. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Ils font beaucoup de beignets aussi. Hem, donc non, pour les goûters, heu, ça va pour les petits déjeuners, ça va. Si tu manges sucré au petit déjeuner, hein, bien sûr. Mais pour le midi, heu, bah, moi en plus je suis dans une ville où, heu, c'est vraiment fast food à mort. Donc heu, c'est vrai que si tu aimes le kebab, c'est cool. Mais, heu, si tu veux manger équilibré, c'est un peu plus dur, je trouve.
A ah! Ouais, ouais. Mmh mh. Ah ouais! Ouais. Ouais. OK. Ouais. <chuckles> Il y a pas de bretzel, heu, facile, heu, facilement accessible?
Ah si! Ah, le bretzel si, il y en a partout, mais je je n'aime pas du tout ça! <chuckles> C'est ça le problè non, non il y a tout ces choses-là. Non ouais, il y a non et et c'est les ro c'est les c'est le paradis de la saucisse, le fameux Currywurst, c'est une saucisse à au curry et c'est juste que c'est des choses que je peux pas manger. En fait, si j'avais pas un palais trop développé et ben, ça irait, hein, je serais pas malheureuse. Je pourrais vivre n'importe où et manger rapidement sans même cuisiner. Mais c'est vrai que bon, bah, moi, je viens d'une famille où cuisiner, c'est une religion. Du coup, je suis un peu difficile et heu, mais je paye par mes efforts, heu, mon mon exigence donc heu, j'assume.
OK, ouais. Ah dommage! Ah ouais. O <chuckles> Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui, après tu as aussi, heu, bah, la santé, hein, au-delà du du palais, c'est c'est mieux de de manger des des des plats, heu, fraîchement préparés que des trucs transformés ou ou des curry Currywurst, heu, tous les jours, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ben moi, en plus, j'ai pas une super santé, enfin, en plus plus je vieillis, plus il y a des des 3 petits bobos, tu sais, qui arrivent avec le temps. Et j'ai remarqué que si je soignais bien mon alimentation, ben, ça va, je je digérais mieux, heu ouais, je je limite pas mal de douleurs, heu, tu vois? Même des douleurs des douleurs articulaires, par exemple, ça a l'air anodin, mais si tu manges, heu, des choses anti-inflammatoires que tu as cuisinées toi-même de A à Z, et bah, ça les réduit. Donc heu, bon, bah, je trouve ça cool, quoi.
Mmh mh. Ça va mieux? OK. OK, d'accord et tu penses pas que ce il y a aussi un peu un un souci au niveau alors peut-être, heu, pas, heu, en Allemagne mais les plats, heu, généralement qui sont bio et cetera coûtent quand même beaucoup plus cher que que la nourriture industrielle vraiment, heu, qu'on peut trouver dans les magasins. Est-ce que tu trouves ça, heu, juste? Est-ce que c'est c'est c'est une réalité pour toi?
Alors c'est vrai que c'est plus cher, heu, c'est vrai que tout le monde peut pas se le permettre et heu, moi je trouve ça juste que ce soit plus cher parce que c'est pas les mêmes conditions de, mmh, de production. Donc si tu achètes bio, si tu achètes en circuit court, si tu achètes auprès d'un paysan, d'un agriculteur, ben, il faut payer son effort parce que lui a tout fait tout seul, quoi. Il a pas l'argent pour le marketing, il a pas tout ça, donc c'est juste. En revanche, heu, je pense que ce serait peut-être au niveau de l'État et où faudrait faciliter ou subventionner même, je sais pas d'une certaine façon, ces produits là pour que tout le monde y ait accès. Parce que c'est comme ça qu'on a toujours mangé et qu'on devrait manger, en fait.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Ouais que les gens a ne se ne ne se tournent pas vers des des choses, heu, mauvaises pour la santé simplement parce que c'est moins cher?
Ouais c'est mais c'est une réalité hein, c'est comme ça que que le monde fonctionne et heu, mais bon, petit effort par petit effort, on va peut-être y arriver à à tous manger, heu, bien, je l'espère en tout cas.
Ouais, en en tout cas toi, tu es sur la bonne voie.
J'espère, je fais en sorte de le faire! <chuckles>
Ouais, ouais bah, c'est c'est très bien et et en tout cas merci beaucoup d'avoir, heu, partagé tout ça et c'était c'était super de de de d'entendre toutes ces ces petites astuces pour la pour la cuisine, hein, c'est très in c'est très instructif.
Bah je t'en prie. Moi j'adore parler cuisine donc heu, voilà à chaque fois qu'on m'en pose des questions, j'ai plein de réponses. Merci, c'était super intéressant comme échange.